فهمتِك.
فمخلّياني متوتّرة أكتر. فاللي هو آآ، يعني فعليًا مش عارفة آخُد قرار خالص يعني.
فهمتِك. طَب أنتِ حاسّة إن في ضغط برضه زيادة عليكِ من من نَفْسِك إنِْك لازم تنجحي من أول مرّة، ما ينفعش إن أنتِ تفشلي، لإن برضه هو الموضوع فيه خطورة كبيرة جدًا من كلامِك فعلًا. يعني أنتِ حاسّة كده إنِّك لازم تنجحي من أول مرّة، يعني فيه ضغط عليكِ من الناحية دي؟ من نَفْسِك يعني؟
بالضبط. آه لازم، يعني أنا شايفة إن الموضوع ده بالذات مش هينفع يكون فيه آآ، الاحتمالين، يعني لازم، لازم أنجح، فاهمني؟ أنا لو فشلت، هابقى أنا ضيّعت حياتي كُلّها.
فهمتِك. لأ، الموضوع صعب بجد. طَب قولي لي بقى كده، يعني أنتِ حابّة كده يعني تاخدي الموضوع ده على خطوات صغيرة والّا عايزة تغيّري بقى، اللي هي في مرّة واحدة بقى خلاص، يعني مش مش حتّى إن أنتِ تاخديه كده تفكري فيه بشكل كده مُبسَّط، يعني تبسَّطي الموضوع كده لخطوات صغيرة، والّا شايفة أنهي أفضل؟ وهل في وقت أصلًا يعني لسّه قُدّامِك وقت برضه إن أنتِ تفكّري في القرار نَفْسه كده، لإن برضه هو قرار كبير، لسّه قُدّامِك وقت والّا يعني خلاص، فاضل شهر أو حاجة زي كده؟
لأ، يعني <sighs> لا، لأ، لسّه قُدّامي وقت كتير لإن الولاد كمان لسّه ter الterm بتاعهم ما خلصش ولسّه فيه فترة إجازة طويلة عقبال ما السَنة الجديدة تبدأ، فأنا عندي وقت كافي إن أنا أعرف أفكّر وأنا شايفة الصراحة إن ال ال الشكل المنطقي أكتر إن أنا آآ، أبسَّط الموضوع أكتر وآخده على خطوات صغيّرة، أمشي خطوة، خطوة أشوف الدنيا ماشية معايا إزاي، فأنا شايفة فعلًا ده أفضل، ما تبقاش مرّة واحدة عشان ما أتسرّعش و و
إمم، إمم. حلو أوي. أيوه، أيوه. ما تبُصّي ما دام أنتِ شايفاه إن هو يمشي على خطوات صغيرة، دي خطوة حلوة. قولي لي بقى أنتِ شخصيًا كده، ما جرّبتيش أي حاجة كده تعمليها بحيث إن أنتِ تحاولي تتعاملي مع الفش مع الخوف اللي جوّاكِ كده يعني كده، يعني أي حاجة نفعت معاكِ ما نفعتش، قولي لي عليها برضه؟

والله ك لأ كنت باحاول أفكّر بشكل منطقي شوية إن أنا أروح مكان ممكن حد من أهلي موجود فيه عشان ما أحسّش بالغربة أوي، مثلًا آآ الثقافة يعني حاولت إلى حد ما أحدد المكان اللي أنا ممكن أروحه
إمم. تمام.
بس أنا أكتر حاجة مضايقاني زي ما أنا قُلت لك إن أنا مش عايزة آآ أبيع كلّ حاجة هنا، يعني أنا شايفة الأفضل لي إن أنا أحّوش مثلًا و و وأسيب حاجات يعني أسيب مثلًا على الأقل بيتي، يعني حتّى لو حصل أي حاجة أبقى عارفة إن أنا متطمنة راجعة على حاجة تانية، بس أنا برضه عشان أعمل ده أنا هاخد وقت طويل أوي، يعني عشان آه هاخد وقت طويل أوي وده هيضايقني أكتر وهيخلّيني أتقفل من المكان اللي أنا قاعدة فيه أكتر، فممكن في لحظة أتهوّر وأمشي وخلاص بقى وأقول مش مهم وفي داهية أي حاجة، ف فمش عايزة أوصل لنقطة اليأس دي فاهمني؟
إمم، إمم. ما طبيعي فعلًا. أنا فاهمِك. فاهمِك، فاهمِك، بُصّي هو الموضوع محتاج يتعالج من ناحيتين والناحيتين على فكرة يعني ليهم حلول منطقية جدًا، يعني بس عايز أقول لِك هو عمومًا الخوف من الفشل هو حاجة طبيعية جدًا ماشي، وأي حاجة بتبدأي فيها جديدة لازم هتخافي من الفشل، لإن زي ما أنتِ عارفة اللي هو يعني حاجة وطبيعية فاهمة قصدي؟ الثقة بقى، يعني لو هنتكلّم في الثقة، الثقة مش بتيجي قبل التجربة، ي عني لو أنتِ هتجر دي بالنسبة لِك تجربة جديدة وخلي بالِك فيها مخاطرة، آآ هي مش بتيجي الثقة من قبل التجربة هي الثقة بتيجي بعدها، لمّا أنتِ تكونِي جرّبتِ ولقيتِ اللي هو إيه، طب ما الدنيا طلعت بسيطة أهي، فأنا هاقول لِك على كام حاجة ماشي، يعني بالنسبة لفكرة ال التجربة نفْسها أنا هاقول لِك خدي التجربة ماشي، بس أقول لِك على حتّة حاجة جميلة جدًا هتريّحِك ولا هتخلّيكِ تبيعي الحاجة اللي معاكِ ولا هتخلّيكي أصلًا تحسّي بأي حاجة ألا وهي إيه؟ إيه رأيِك لو أنتِ أصلًا استلفتِ مبلغ ماشي، آآ يعني أنتِ دلوقتي هتشوفي ال هتشوفي الحاجات اللي أنتِ هتبيعها دي تمام، هتجيبي لِك ولنفرض 50.000 جنيه ولنفرض يعني، آآ استلفي المبلغ ده تمام، وأنتِ كده، كده لمّا تسافري أكيد طبعًا أنتِ هتشتغلي أنتِ وجوزِك، فالعملة اللي برّه هتكون عملة أعلى من العملة بتاعة بلدِك فهتجيبها لِك في خلال كام شهر فاهمة قصدي، إن أنت آه ممكن ت يعني برّه تمسكي نفْسِك على قد ما تقدري، شهر 2 3 أنتِ فاهمة قصدي، لحد أمّا تجمَّعي حتّى المبلغ وتسدديه، أنتِ هنا في الحالة دي مسكتي الكافتين، ولا أنتِ بعتِ حاجة ولا أنتِ إيه برضه في نفْس الوقت اتضريتِ برّه، بحيث إن لو حصل أي لا قدر الله أي ظروف ورجعتوا تاني الحاجة موجودة زي ما هي، ماشي ما خسرتيش حاجتِك، لإن طبيعي أنتِ لو بعتِ حاجتِك دلوقتي بأمانة، أنتِ هتبيعيها برخص التراب، وفي الأخص كمان إن أنتِ مستعجلة، فلمّا تستعجلي على الحاجة هيبقى في ضغط فما دام ضغط عليكِ هتقبلي بأي سعر، مش هيكون عندِك رزانة أصلًا وفكر إن أنتِ تقعدي تفكّري تبيعي الحاجة دي فاهماني، فالفكرة إن أنتِ إيه الفكرة إن أنتِ تفكّري فيها فاهماني، ولو رجعتِ لا قدّر الله زي ما قُلت لِك، في حاجة موجودة آخرك بس المرت ال القبض ال يعني الحاجة اللي أنت استلفتيها شهر في التاني في التالت الشخص نفْسه هيصبر عليكِ تبقى تدفعيهم بس طبعًا استلفي من حد يكون ثقة، إيه رأيِك في الفكرة دي من ناحية كده ال التجربة الجديدة؟
إمم. إمم. يا ريت. إمم. إمم. أول فترة صح، إمم. صحيح.